À, bạn ơi, mình đang có một cái nỗi lo lắng này mà mình cũng mình cũng băn khoăn trăn trở, ờ, mấy mấy hôm nay rồi và cũng chưa biết lên nên làm thế nào ấy. Thì, à, ừm, mình cần bạn cho mình lời khuyên một chút đấy là thực ra là sắp tới ấy, thì mình sẽ, a, ưm, có một cái chuyến du học, ờ, trong khoảng 1 năm ở cái đất nước mà nó cũng khá là xa, mình cũng chưa đặt chân đến bao giờ đâu. Đó, thế cho nên là, ừm, mình cũng rất là lo lắng cái việc là bây giờ dọn đến cái một cái nơi xa lạ như thế, một cái thành phố mới như thế ấy thì mình sẽ rất là bỡ ngỡ và mình sẽ bị mất những cái mối quan hệ này và những cái thói quen cũ cái bạn ờ, cái nợ, ơ, từ bé đến giờ mà mình vẫn có ấy thì không biết là bây giờ mình nên làm thế nào, gọi là, có những cái bước chuẩn bị gì để mà có thể làm quen dần cái việc với cái việc đấy ha?
Ừm sao vậy Ừm. Ồ, thế à? Ừm, ừm. Ưm, nghe hay quá! Ừm. Ừm. Chính xác, chính xác. Ừm. Ừm hừm. Công nhận nha, nghe bạn chia sẻ á, thì đúng là bạn cũng lo lắng là cũng đúng thôi. Cái chuyện như là bây giờ là mình sống ở một nơi nó quá quen đi rồi, những cái nếp sinh hoạt nè, những cái góc mà mình quen thuộc nè, tự nhiên nó biến mất cùng một lúc, nó thay thế bằng những thứ hoàn toàn mới mà thậm chí nha, đến một cái xứ mà hoàn toàn xa lạ luôn từ ngôn ngữ cho đến phong cách rồi nếp sống này nọ thay đổi hoàn toàn thì chắc chắn á, nó sẽ tạo cảm giác lạc lõng đó bạn. Cái điều này á là không thể tránh khỏi rồi nè. Đó, nhưng mà thôi, cái việc mà cảm giác trống trải này nè là bình thường thôi à. Đó, từ từ rồi mới vượt qua thôi, đó, để mình cùng nhau mình tìm hiểu coi vấn đề của nó làm sao đâu ha. Thế bây giờ đi, bây giờ bạn biết là bạn sẽ chuyển đến một cái nơi ở mới như vậy nè. Theo bạn thì bạn sẽ nhớ nhất cái điều gì ở trong những cái thói quen cũ của bạn?
Ừm. Ừm. Ừ. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À. Vậy hả? Ừm, đúng rồi. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ô kê. Ừm. Ô kê. Ừm. Ừm.

Thật ra đó bạn, nếu như mà bạn lo lắng về những cái vấn đề đó đó, thì mình thấy là bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều đâu. Ở mỗi nơi người ta sẽ có một cái nếp sống riêng, một cái mức sống riêng. Nếu như mà cái mức sống ở cái, à, cái cái cái đơn vị tiền đó, thì cái việc mà bạn tạo ra cái thu nhập nó cũng ở cái đơn vị tiền đó, thì tự nhiên bạn sẽ thấy là nó cân bằng lại thôi. Mà đa số thì những cái người nước ngoài đó, họ hay có thói quen pha cà phê hay là pha trà buổi sáng lắm. Chứ tính ra nha, người Việt Nam đó mới là hay đi uống ở ngoài đó bạn, chứ người ta đó là rất là hay pha trà ở ngoài luôn. Thế thì thay vì là bạn hoàn toàn thay đổi cái cái nếp sống của mình như thế thì bạn cũng hãy thích ứng bằng một cái chuyện rất là nhỏ đó là bạn thử ph tự tay mình pha một tách cà phê, hay là pha một ấm trà đi. Đó, đó cũng là một cách để mà an ủi bản thân á bạn nè. Ừm, mà lúc nãy mình nghe nói á là bạn cũng chưa có tìm hiểu kỹ lắm về cái việc mà cái nơi mình đến. À, thật ra cái việc mà bạn cần phải tìm hiểu về cái nơi mình đến nó rất là quan trọng đó bạn. Ờ, bởi vì khi mà bạn đến một cái nơi mà bạn bạn chưa có kinh nghiệm sống nè, à, về cái, ơ, quan điểm cũng như là cái nề nếp sống, ờ, về cái xã hội của người ta, nó có những cái gì khác biệt. Nếu như mà bạn biết trước một bước á, thì bạn sẽ chuẩn bị về tinh thần nè, đó, bạn sẽ chuẩn bị về những cái, a, ví dụ như là đồ dùng cần thiết, ví dụ như là ở nước ngoài người ta không hay sử dụng những cái thiết bị mà mình đã sử dụng ở Việt Nam chẳng hạn, mình cũng có thể là mình chuẩn bị trước đi, để mình tới đó mình không có quá bỡ ngỡ, mình không có quá bối rối thì cách nào đó mình cũng dễ hòa nhập hơn. Đó, mà nếu như mà bạn, ờ, cảm thấy là mình cần phải kết nối với con người đó, thì nên tiếp xúc bắt đầu nhẹ nhàng đi như là khi mà bạn đi học á, thì bạn tham gia vào những cái câu lạc bộ nè, khi mà tìm đến những cái người mà cùng sở thích á bạn, thì cái câu chuyện nó cũng dễ tiếp diễn hơn, mình cũng dễ làm quen với bạn bè hơn. À, cứ từ từ, nho nhỏ từng bước, từng bước như vậy đó, nó sẽ làm cho bạn dễ tiếp cận và hòa nhập hơn với cuộc sống mới nè. Bạn thấy vậy được hông?
Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. À, đúng rồi ha. Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, cũng hợp lý ha. Ừm. Ừ, đúng rồi. À, cũng đúng ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. À hợp lý ha, ừm. Ừm. Ừ, cũng đúng ha. Ừm. Ừm. Ờ, hiểu rồi nha. Ừm, mình thấy là cũng cũng hợp lý đấy. Nói chung là cũng không nên là g gượng ép bản thân quá vào cái việc là, à, mình phải hòa nhập với đ ở đấy, đúng không? Bởi vì cái gì thì cũng cần thời gian thôi, mình nghĩ, à, chắc là, ừm, sống một thời gian ở đấy thì mình cũng sẽ quen dần thôi, đúng không? Và, ờ, cũng có những cái hoạt động mà mình có thể tham gia vào. Ừm, nói chuyện với bạn mình cũng thấy khá là yên tâm hơn, yên tâm hơn rất là nhiều rồi. Bởi vì thật ra thì, ờ, ờ, mình nhận ra là cũng có ừm, sẽ dần dần mình sẽ quen thôi, và cũng chắc chắn là mình cũng sẽ có thể là, ờ, có một cái nếp sống, ơ, và có thói quen ở bên đấy mà mình có thể là theo đuổi, à, gọi là, duy trì dần và quen với cái cuộc sống bên đó thôi, đúng không?
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi đó bạn. Ừm. <laughs> Ừm. Nhưng mà, ừm, bạn nè, không biết á, ừm. Ừm. Ừm.

À, thực ra thì mình cũng có nghĩ đến cái việc đấy là mình sẽ tham gia vào một vài cái, gọi là, cái, ơ, nhóm, a, du học sinh gì đấy đi, cùng, à, cùng những người mà, ừm, ở cùng đất nước với mình đây này. Thì, ờm, cùng là người Việt với nhau chẳng hạn thì chắc là cũng sẽ có những cái cái l làm quen với mọi người cũng dễ hơn này, đấy và cũng có nhiều chuyện để nói hơn và cùng cái cảnh đi du học với nhau thì mình nghĩ là cũng sẽ có cái sự đồng cảm và, gọi là, dễ thân thiết với nhau hơn. Đó, nên là mình nghĩ là cũng đấy cũng s có thể là những cái nhóm mà mình sẽ tham gia vào thôi nhưng mà cũng chưa biết được là mình có thực sự làm như thế không, vì mình thấy là cái cuộc sống ở nước ngoài cũng rất là phức tạp, cũng nhiều bạn nói là nhiều khi đi học bên ngoài mà, à, cái, ưm, dân địa phương cái nước đấy người ta lại không làm khó mình bằng, ờ, những cái bạn bè cùng đến cùng, từ cùng nước mình đâu.
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi đó. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Trời ơi, nghe đáng lo quá bạn ha. Công nhận nha, cái việc mà mình tìm hiểu ý kiến như vậy đó, nếu như mà người ta đưa ra nhiều cái ý trái chiều quá cũng dễ làm mình mông lung lắm chứ nè. Đó, mà nói chuyện với bạn xong á thì mình cũng có hình dung ra được rồi, đó là bây giờ bạn sắp đến một cái nơi mới nè, bạn cũng còn nhiều bối rối lắm, với lại là bạn cũng chưa có tìm hiểu kỹ về cái việc là cái nơi mà bạn sẽ đến như thế nào, bạn cũng còn rất là lo lắng, đúng hông? Mà thật ra đó bạn, hông có cần phải lo lắng lắm đâu. Mình nghĩ nha, đối với cái độ tuổi của bạn á là một cái độ tuổi rất là trẻ, khi mà bạn bước ra bên ngoài như vậy đó, thì cái việc hòa nhập của bạn nó sẽ chắc chắn là nhanh, nếu như mà bạn bắt đầu bằng những cái việc rất là nhỏ thôi, để làm cho cái thói quen của mình từ cái nơi cũ sẽ được lặp lại ở một cái nơi mới theo một cái cách phù hợp hơn. Đó, à, bây giờ như vậy đi, nếu như mà ở cái nơi cũ của bạn nè, có những cái thói quen nào cách đơn giản, ví dụ như là buổi sáng là bạn có thể đi ra bên ngoài, bạn có thể uống một tách cà phê hay là bạn ngồi ở một cái góc quen thuộc nào đó chẳng hạn, thì đến một cái nơi mới, bạn cũng có thể là tái tạo lại một số những cái thói quen cũ mà mình đã từng quen như vậy, ha. Để mình, ừ, ờ, để, kiểu như là, mình mình giữ một cái nếp mà cũ như thế đó, à, mình từ từ mình mới thay đổi thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu như mà bây giờ mà bạn xác định qua bên đó đi, cái bắt đầu bạn bạn ngay lập tức, bạn muốn thay đổi để bạn hòa nhập ngay thì rất là khó khăn nha, khó cho bản thân của bạn lắm. Nếu bạn nghĩ như vậy đó, thay đổi từ từ thôi, thì bạn thấy nó có hợp lý hông?
Ừm hừm, đúng rồi. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ưm, ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đấy. À, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. À. Ừ. Ừm. À. Cũng đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Cũng đúng ha. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm.